لا، لأ، بالعكس، أنا مش عايزاكِ أصلًا تحسّي إن أنتِ آآ، في أي مشكلة من عندِك، ومش عايزاكِ تزعلي، بالعكس أنتِ آآ، قدّمتِ كُلّ اللي عليكِ، وحاولتِ معاه كذا مرّة، و واتكلّمتِ معاه بالعقل واتفاهمتِ معاه، وف وكمان إن أنتِ دخّلتِ حد كمان، طَرَف تالت في العلاقة، عشان بما إنكم أنتم لسّه مخطوبين، فطبيعي ممكن يكون فيه طَرَف تالت ممكن يهدِّي ما بينكم، ويقرَّب المسافات، ولكن هو للأسف ما استغلِّش أي فرصة من ال الفُرَص اللي أنتِ قدّمتيها له عشان يحاول إن هو فعلًا يحافظ على العلاقة، فبالتالي ما تلوميش نَفْسِك أبدًا، إن أنتِ ق خدتي القرار ده، بعد أكيد آآ، تفكير وتَمَعُّن في إن أنتِ آمم، يعني خلاص آآ، مش عايزة تكمّلي، آآ، أكيد القرار ما جاش من يوم وليلة، بالعكس أنتِ أخدتيه عن كامل اقتناع، وبناءً على تصرّفاتُه هو، هو اللي أدّى إن أنتِ تاخدي قرار زي ده، فأنا مش عايزاكِ تزعلي، بالعكس خدي الموقف ده إن هو تجربة آآ، علّمِتِك كتير، علّمِتِك إن أنتِ آآ، آآ، آآ، إن أنتِ أ ما تكونيش دايمًا محطوطة في حتّة إن العلاقة أنتِ اللي بتديريها، لأ، إن الراجل هو اللي يدير العلاقة، اتعلمتِ إن أنتِ، آآ، آآ، ت تَتَفهّمي فكرة إنه طبيعي، آآ، آآ، آآ، إن هو اللي يتولّى القيادة، وإن هو اللي يبقى هو اللي يكون مهتم إن هو آآ، سواء بقى بيهتم بيكِ، يهتم بالفَرَح، يهتم بالتفاصيل الصغيّرة دي، أكيد أنتِ في أي علاقة تانية هتخوضيها هتفكّري بالتفكير ده على عكس المرّة دي يعني عكس التجربة اللي فاتت، ف فما تعزليش نَفْسِك عن الدنيا، وما تحسِّسِيش نفْسِك إن دي آخر العالم، بالعكس هو اللي خسران لأن هو آآ، واضح من كلامِك إن أنتِ كنتِ مُثابرة جدًا في إن أنتِ تحافظي على العلاقة دي، وإن أنتِ عايزاها تتِمّ بشكل كويّس، و وإن أنتِ كنتِ مُتَمسّكة بيه، ولكن للأسف هو ما كانش مقدّر ده، فبالعكس ما تزعَّليش نَفْسِك، وحاولي تخرّجي نَفْسِك من من الحُزن ده بأسرع وقت، و وفي نَفْس الوقت آآ، ما تحسسيش نَفْسِك إن دي نهاية العالم، بالعكس لسّة قُدّامك تجارب تانية كتير، بس خُدي نَفَسِك الأوّل، وإن شاء الله الدنيا مع الوقت هتهدى جدًا.
امم. بصراحة معاكِ حق في كُلّ كلمة أنتِ قُلتيها، فكرة إن أنا أصلًا فكرة إن أنا موقّفة حياتي على حاجة زي كده، وإن أنا حاسّة وقتها بالحُزن وباقعد أأنِّب نفْسي طول الوقت، مع إن أنا أصلًا لمّا باقعد أفكّر بالعقل، هو بجد أنا ما كنتش مرتاحة في العلاقة، أنا فعلًا اللي كنت شايلاها، هو ما كانش عنده القوامة اللي تخلّيني مرتاحة معاه، بجد يعني أنا بعد ما اتكلّمت معاكِ بقيت حاسّة إن أنا أحسن بكتير، شكرًا ليكِ بجد من كُلّ قلبي إنك سمعتيني.
بالضبط. العفو على إيه، أنا دايمًا موجودة، شكرًا.